Oh, non, même pas parce que moi, je connaissais pas non plus donc heu
Ah, de d'accord, donc tu découvrais en même temps qu'eux. Ah, bah, c'est sympa.
Ouais, voilà. Ouais, c'était chouette et et puis après, on s'était dit: «Ouais, faudrait que l'ét cet été, on se revoit, tout ça». Alors moi, j'ai je suis allé chez elle, heu, à Gênes, heu, à à Reggio Emilia et à t et à Ravenne pour voir les les 3 b ouais, ouais, toujours. Enfin, justement, quand je suis allé voir la 2e, là là là, j'ai concrétisé, on va dire, un petit peu. Concrétisé, j'ai pas fait grand grand chose mais bon, on va dire qu'on s'est mis ensemble
Oh, je n Oh, toujours en tant qu'ami, là? D'accord. n ah, ah! D'accord. OK, d'accord.
et heu, pas de bol parce que moi, j'étais j'étais censé faire mon service civil, enfin, mon service militaire que je voulais pas faire. Donc heu, j'ai fait un ce qu'on appelait à l'époque, le l'objection de conscience c'est-à-dire que c'est-à-dire, tu tu tu travaillais dans une association pendant 17 mois au lieu de 10 mois de service militaire. C'était une espèce de de punition, heu
C'est quoi? OK.
«Tu veux pas tu vas pas faire le service, tu veux pas servir ton pays, eh bah alors tu fais 17 mois au lieu de 10» et puis tu travailles, heu, pour heu, c'était pour 2 500 francs à l'époque, c'est-à-dire, pour à peu près 400 €.
Oui, à et et su à l'époque, ça a été c b c'est la valeur de l'argent n'est peut-être pas la même. Est-ce qu'avec ces 400 €, c'était heu, c'était correct ou c'était rien du tout? Ouais, ouais.
Ah, c'était ri c'était que dalle, non, non c'était comme si c, c'était comme quelqu'un qui gagne 400-500, c'était le RSA, quoi
Ouais, OK.
peu près, 500 € comme aujourd'hui. Donc heu, heureusement, j'avais mes parents. J'avais un appart que c que je payais pas parce que c'était le le le la maison de ma grand mère qui était plus là, mais j'étais dedans, quand même
Et don OK.
donc, heu, puis je voilà, j'étais allé pour le coup, j'étais rentré en Bretagne pour faire ça, pendant 17 mois. J'ai écrit, heu, plus de 100 lettres, ah, parce qu'à l'époque, on écrivait des lettres à à
Bah, oui, c'est intéressant, du coup, parce qu'à l'époque, heu, faire une relation à distance, à l'époque, c'était pas les mêmes, heu, c'est pas les mêmes contraintes qu'aujourd'hui, quoi, hein.
Ouais. Non. Mais c'est mais c'était vraiment le début d'internet 97, qua moi, j'ai eu ma 1re, heu, adresse mail en 97, je crois.
OK.

Tout le temps. Et heu, au bout d'un moment, heu
OK, et ça, pendant combien de temps?
Bah, pendant an 1/2, heu et puis au bout d'un moment, heu
Ah, oui! Tu as tenu quand même 1 an 1/2!
Heu, j Mais ouais, mais après, oui, j'y suis je suis vraiment je suis vraiment la bonne poire, hein. Vraiment le connard!
Parce que, heu, là c'est Ouais parce que, là, heu, vraiment, heu
Enfin, le pardon, hein, mais je tu je me je m'in je m'insulte un peu mais <chuckles>
Ah, ouais et donc du coup, heu je je t'en prie de je t'ai coupé. Vas-y.
<chuckles> Je lui ai dit eh bah, après, au bout d' an 1/2, moi je lui ai dit: «Heu, écoute, heu, c'est un pays où heu, je trouve qu'on est c'est un pays vachement en retard par rapport à la France», heu. Déj <blows air> je je je trouvais qu'au niveau santé et tout ça, dentiste, tout c c'était catastrophe. Heu, je lui ai dit: «Moi, je rentre en France. Hein, heu, j'en ai marre. Là, tu viens pas vivre avec moi. Je sais même pas pourquoi je suis venu, en fait. J'ai pas de famille. Je suis tout seul, tout le temps. Le weekend, tu viens pas. Le weekend, je vais à la plage tout seul». Heu, donc ça a beau être un beau pays, je mange bien et tout, je lui ai dit: «Moi, je rentre en France».
Et Ouais. Parce que, heu ouais. Et et elle, en plus, heu, tu as tu as vu, ça l'a choquée ou <lip trill> ou pas vraiment?
Voilà. Je j'ai je Bah, là, tout d'un coup, elle m'a dit: «Je viens! Je viens!» Elle est arrivée le lendemain avec une valise. Elle est venue vivre avec moi, mais moi, j'étais déjà passé à autre chose un peu dans ma tête, en fait.
Bah, oui, c'était trop tard. C'était trop tard. Donc tu es quand même rentré?
Je lui dis: «C'est bon quoi, ça fait 3 ans, heu!» Et je suis rentré, ouais. Je suis resté un peu, quand même.
Mouais.
Heu, je crois qu'on a on a essayé un peu de vivre 1 mois ensemble et puis elle a bien vu que j'étais un frigo, quoi. J'avais plus envie. Et puis, en même temps, j'avais rencontré une autre qui est la femme la femme de mes enfants, aujourd'hui. C'est une aut
Ah! Une autre Italienne? Ah! Et que c'était une Italienne aussi?
Et c'est une italienne, aussi, ouais.
Ah, voilà! Tu es, quand même resté dans le dans le local <chuckles> et heu, cette Italienne, maintenant, tu vous habitez ensemble ou heu? En Italie ou elle est venue en France?
Voilà. Ah bah, là! <chuckles> On habite ensemble en France et heu non, elle est venue en France. Moi, je lui avais dit, heu, c'est bon, heu. Je lui avais dit heu, j'ai été un peu méchant avec la ma femme d'aujourd'hui. Je lui ai dit: «Écoute, moi, je sais ce que je suis capable de faire. Heu, si tu veux, tu viens. Moi, je j'arrête de courir derrière les femmes, hein». Parce qu'en plus, c'était la 2e hein! Je t'ai pas raconté, mais je
Bah, au moins, tu as mets tu as mis tes limites assez rapidement, hein.
Oui, oui, mais c'était méchant, mais mais elle, elle est venue au bout de 6 mois. Parce qu'il fallait quand même qu'elle quitte son boulot, on voit qu'on voit si on allait faire quelque chose. Ouais.
OK. Ouais, c'était c'était pas rien, quoi, hein! Alors, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience?
Qu'il faut pas faire de <chuckles> de relation à distance et que si ça marche, heu, du tout de suite, heu, ça marche tout de suite. Si ça marche pas, c'est pas la peine de faire traîner parce que et puis faut profiter de la vie, quoi, un peu. Parce que moi, j'ai rien profité, hein, pendant 3 ans, heu, j'ai profité de rien, hein!
<laughs> Mouais. Bien sûr.
Voilà, c'est un peu
Bah, merci beaucoup de t'être, heu, ouvert sur ce sujet de de société qui est très intéressant.
Bah, de rien, c'était un plaisir. Arrivederci.

Bah, en fait, heu, je suis arrivé déjà, heu elle est venue me chercher avec son père parce que, heu heu, tu di dis: «Mais tu es tu es tu es c'est une blague quoi? Franchement, tu as 25 ans hein».
Ah! Donc déjà ça met une petite barrière là. Déjà, heu, tu
Ouais parce que madame, heu, conduisait pas sur l'autoroute parce que son père voulait pas enfin, bon. <sighs> Oui.
Oui, elle risque pas d'être heu, elle risque pas de savoir conduire sur l'autoroute si son père lui l'autorise jamais, mais bon.
Si elle le fait jamais. Ouais. Heu, bon et, heu après, heu elle elle devait finir, heu, ses ét ses études avant de qu'on vive ensemble. Donc j'ai vécu chez eux un peu pendant un mois et demi, puis après j'ai vu que j'ai je dérangeais donc, heu heu, j'ai trouvé un appart. Enfin, mon le père m'a trouvé un appart. Il m'a un peu viré de la maison. Heureusement qu'il a trouvé hein?
OK. Ouais donc, bon, l'am l'ambiance n'était pas super quoi hein. Déjà là-dessus non?
Ouais a <sighs> après, bon, elle finit ses études, elle me dit: «Oui, mais maintenant il faut que je trouve du travail», heu, Je dis: «Ouais, bah, OK, moi j'en ai un, heu, parce que moi j'ai trouvé du boulot entre temps».
Ah, tu avais déjà trouvé du travail en Italie?
Ou ouais, bah, c'est toujours le père hein? Le père, il m'a trouvé un un 1er boulot d dans une usine. J'étais à la chaîne. Après, heu, j heu, il y a une amie de la fa de la famille qui m'a dit qui cherchait un heu, enfin qui lui a dit au p à ma copine je crois qu'il cherchait un commercial qui parlait français alors mais j'ai dit: «Bah, moi je peux le faire heu». Hop! Ils m'ont embauché.
Ouais. Bah, heu, OK. Donc tu trouves en plus tu tu montes assez, heu Enfin pour quelqu'un qui, heu, immigre dans un pays au bout de 2 mois, avoir un appart et un boulot de commercial bilingue. C'est c'est c'est c'est top quoi! Donc, heu, ouais, bah, en fait, tu avais limite une meilleure situation que hem ouais d'accord
Ouais! Oui oui, oui, carrément, ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais j'étais, heu, j j'étais pas mal donc, heu, et elle elle avait
et et elle, tu as l'impression qu'elle, heu, qu qu'elle fait tout pour, heu, pour repousser cette échéance?
Pour pas qu'on fasse, q pour pas vi ouais pour pas qu'on vive ensemble. J'ai dit: «Putain, ça fait déjà un an et demi qu'on attend quoi!» et encore fa que j'ai que j'attende. J'attendais, j'attendais et j'étais jamais je rentrais toujours le soir. Elle, elle avait les doubles de mes clés hein. Elle travaillait, elle avait quand même trouvé un boulot en même temps qu'elle faisait ses études, heu, dans une librairie
Ouais.